Ja, stimmt. Aber das war, glaube ich, wirklich so. Ich glaube, mein mein Neuseelandaufenthalt hat mich da bei allem ziemlich. Ich habe so PTSD wahrscheinlich, oder so, Gott, eh.
Ne? Ja. So so so so aber aus Naivität so, ne, hast du's geschafft so. Ja, wenn du mal 15 Minuten raus aufs gelaufen, oh.
<chuckles> Ah, Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, oh, ne. Ja, das ist ne, aber
Ja, das ist schon 'ne Geschichte, du. Ne, aber ja aber ich glaube dadurch, glaube ich ja, es kann also Ja. Ne! Ich finde auch, man man wird viel aufgehalten voller Angst, ne? Also, man verpasst sehr, sehr viele Dinge, weil man Angst hat, ja? Und ich glaube, das ist so 'ne Sache, ne? Also, ich glaube also, für du hast ja so jetzt nix, was dich hält, ja. Und ich glaube, in deiner Situation: „Ja, schauen wir mal, wo“ Also, würde ich jetzt sagen: „Schauen wir mal, wo's uns hintreibt,“ ne? Also, du kannst noch so richtig du kannst noch so richtig Abenteuer erleben, ja? Du hast wirklich nichts wirklich, was dich so hält, ja? Und ja, also, ich würde da
man wächst ja auch nicht, wenn man sich nichts traut, ne, und was Neues macht, ne? Ja. Oh, ja, sehr viel. Mhm. Oh, absolut. Ja. Ja. Ne, richtig. Ja. Ja, ja, ich weiß. Vielleicht schreibe ich doch noch mal irgendwann 'n Buch. <laughs> Ja, hätte ich auch nie gedacht, dass ich da ne? Ja, ja. Ist aber Ja, das ne? Ich weiß nicht, das manchmal im Leben passiert's dann so, ne? Na ja Ja?
Hast du mal dran gedacht, auf 'nem Boot zu arbeiten oder so? Jetzt mal ohne Witz?
Ja, hatte ich auch schon mal überlegt, ja, weil ich Du, das ist ja alles neu für mich, ne. Ich war ja früher ganz ganz, ähm, ne, in einem Apartment, einem Job, alles gleich. <laughs> Das
Mach doch. <laughs> Ja, aber arbeite doch mal auf so 'nem Schiff oder so. Das also, ich würde das passt zu dir, finde ich, ne? So, ja Aber du, war echt toll, mit dir darüber zu plaudern. Freut mich immer. Wir hören uns, ne? Bis dann. Tschüss.
Ja, stimmt. Ja, ja. Ja, das hatte ich auch schon mal geguckt. Ja, du auch. Ja, mich auch. Ja! Tschüss, ne, danke.